अ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जॉब करता हूँ तो हमेशा मेरे लब मेरे लिए एक थोड़ा झिझक या मेरे में आत्मविश्वास की कमी रहती है कि मैं अपने बॉस से सीधे जाकर बोल सकूँ कि सर अ, मेरी मेरा एक काम है, मैंने अ, कंपनी के लिए इतना कुछ किया है या मैं कंपनी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी थोड़ा बढ़ाई जाए। तो कहीं न कहीं वो आत्मविश्वास मेरा थोड़ा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उनका थोड़ा बिहेवियर थोड़ा रूड़ सा होना, कि वो एकदम से बिल्कुल अपने एम्प्लॉयी से खुल के नहीं बोल पाते हैं, कि हाँ अ, तुम अच्छा काम कर रहे हो या तुम वो अप्प्रेसिएशन नहीं दे पाते हैं कि हमें कि हाँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो कहीं न कहीं वो उनका वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर या उनका वो हमसे खुल के ना बोल पाना कहीं न कहीं हमारे अ, आत्मविश्वास को बिल्कुल कम करता है कि हम उनके पास जाएँ, उनसे बोलें कि आप हमारी सैलरी बढ़ा दो। इससे इसलिए क्या होता है कि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने लग जाता है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अ, अपने बॉस से अप्रैज़ल नहीं मिल पा रहा है, वो हमारी तारीफ़ नहीं करते हैं कि आप इतना अच्छा काम करते हो। कहीं न कहीं उससे बिल्कुल अ, मेरा ही नहीं कि हमारे सारे ऑफिस सारे एम्प्लॉयी का थोड़ा आत्मविश्वास धीरे-धीरे, जिससे बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो काम में थोड़ा कम इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। जिससे कहीं न कहीं थोड़ा क्या होता है कि हमारा काम हम उस उस लेवल का एक काम उन्हें अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते अ, जो हमें करना चाहिए था।
जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं आपकी स्थिति समझ पा रहा हूँ और ना मैं पूर्ण रूप से इसमें आपकी सहायता करूँगा। उससे पहले ना मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, ताकि मैं आपको बेहतर सलाह दे पाऊँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ना मतलब कभी आपने जैसे सैलरी या प्रमोशन को लेके बॉस से बात करी हो? और बात करने के बाद मतलब रिएक्शन कह लीजिए उनका, या एक नतीजा क्या रहा है उस चीज़ का?
जी, तो हमने एक बार उनसे बात करी थी सैलरी और उस प्रमोशन के लिए तो उनका ये बोलना था कि जिस तरह का वो काम चाहते हैं हमे हम उस तरह का उनको काम ज दे नहीं पा रहें। तो ये बिल्कुल हमें थोड़ा अजीब सा लगा था कि हम लोग इतना मिलके सब मेहनत कर रहे हैं, अ, क अपनी कंपनी के लिए। पहला तो आदमी होता है कि थोड़ा, अपने लिए करने की सोचता है लेकिन हमने सोचा अपने लिए और दूसरा कंपनी के लिए ज़रूर सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें कहीं न कहीं प्रमोशन मिले, हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो तो हमने उनसे ज़रूर बात करी इस चीज़ के लिए। लेकिन उनका थोड़ा रिएक्शन ये था कि आपका थोड़ा अभी वो जिस तरह का हमसे डिमांड कर रहे हैं या वो जो चाहते हैं वो हम उन्हें, वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे उस लेवल का सैटिस्फैक्शन या उस लेवल का काम आप लोगों से नहीं मिल पा रहा है तो अ, इसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने हमसे बोला कि अभी आप कुछ समय रुकिए मैं सोचूँगा इस चीज़ में कि मुझे किसको प्रमोशन देना चाहिए, या किसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए उससे कहीं न कहीं हमें थोड़ा अंदर से वो हुआ कि हम इतना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं अपना, तो उन लेकिन हमें उस हिसाब से उम, सर से कुछ या हमारे बॉस से कुछ, रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है।
हुँ। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं आप मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं बॉस वो चीज़ को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं या आपकी स्थिति मैं अब समझ पा रहा हूँ। मैं आपसे ना 1 प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि अगर वृद्धि या पदोन्नति को लेकर मैं बात करूँ कि अपने जो ऑफिस में हैं, आप अपना जो लक्ष्य देखते हैं, क्या ऐसा कोई वहाँ पर लक्ष्य है कि मतलब हाँ, आने वाले 2 साल पे मैं इस पोजीशन में हूँ या कोई या कोई ऐसा भी आपका कोई लक्ष्य है तो उस चीज के बारे में आप मुझे बताएँ।
जी, तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं अ, एज़ ए टीम लीडर उधर वर्क करूँ क्योंकि अ, मैं थोड़ा मैं देखता हूँ कि अभी भी हम अभी तो मैं टीम लीडर नहीं हूँ अभी ए एम्प्लॉयी हूँ लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरी और इम्प्लॉयी के साथ बहुत अच्छी अच्छी-खासी बॉन्डिंग है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से काम समझा पाता हूँ, उनसे काम ले पाता हूँ। तो मैं मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि वृद्धि हो जो मेरी, वो एज़ ए टीम लीडर हो कि मैं टीम को गाइड कर सकूँ उनको समझाऊँ कि आपको किस तरीके से वर्क करना है? आपको क्या करना चाहिए कि आपका काम बिल्कुल बेहतर हो सके, क्योंकि अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं जानता हूँ कि हाँ, इस काम को कैसे किया जाए इसके अ, इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा कंपनी को हमें अगर इस तरह का काम हम अपने कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो, वो हमें कैसे एक अच्छा हमें रिव्यू देंगे हमारी कंपनी को जिससे हमारी कहीं न कहीं कंपनी की ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ भी होगी। अगर हमारी ग्रोथ होगी तो हमें कहीं न कहीं उसका प्रमोशन मिलेगा कहीं थोड़ा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा तो मैं अपने को देखता हूँ कि मैं एज़ ए टीम लीडर भविष्य में काम करूँ ताकि मैं अपने जो भी नीचे एम्प्लॉयी हैं उनका भी थोड़ा अच्छा सोच सकूँ, उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ, उन्हें काम के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल ये तो देखिए ना एक आपके अच्छे व्यक्ति होने का उदाहरण है कि आप अपने नीचे से जो एम्प्लॉयी हैं आपके नीचे हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये आपके बहुत अच्छे व्यक्तित्व का एक उदाहरण है। तो मैं आपसे ना एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास मतलब ऐसी कोई उपलब्धियाँ हैं हाल-फ़िलहाल में या कोई प्रोजेक्ट है, जो कोई काम आया हो जैसे। जिसमें आपने मतलब अ, ऐसा कुछ करा हो कि हाँ, मैं साबित कर सकूँ कि मैं प्रमोशन इस बलबूते पे माँग रहा हूँ?
जी, बिल्कुल तो मैं हम जो हमारी जो कंपनी हम सेल्स पे काम करते हैं। तो हम लास्ट हमने मैंने कुछ पिछले महीने ही थोड़ा एक बहुत अच्छा खासा एक ऑर्डर कह सकते हैं कंपनी के लिए करवाया था। जिसमें अ, काफ़ी अच्छा हमारी कंपनी को फ़ायदा हुआ। तो वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मैंने बहुत अच्छा ब्रेकिंग कुछ रिकॉर्ड ब्रेक ऑर्डर करा। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं इस कुछ टाइम पीरियड से कुछ 5-6 महीने से, जो एक अच्छा हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, वो मैंने उसको तोड़ा है कहीं न कहीं, उसको किया है। तो मेरे को वो लगता है कि वो बहुत एक अच्छी उपलब्धि हो सक है मेरे लिए कि मैंने वो चीज़ करा अ, जिससे की मतलब बहुत टाइम पहले जो एक बिल्कुल कम हमारा कंपनी का थोड़ा जो डाउन जा रहा था ग्राफ कहीं न कहीं वो ऑर्डर लगवा के मैंने कस्टमर से बहुत अच्छा मतलब मेरे को लगता है कि किया है। जिससे मेरे को लगता है कि थोड़ा मेरे को, अ प्रमोशन या कुछ मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मेरे को ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बॉस से थोड़ा अप्रेज़ल मिला उन्होंने मेरी तारीफ करी इस चीज़ में कि आपने ये चीज़ अच्छा करा। और कहीं न कहीं वो मेरे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है कि अ, बॉस ने खुद आके मेरे को थोड़ा अप्रेज़ल दिया, सपोर्ट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इतनी कुछ टाइम से हमें ये चीज़ अ, ये इतना बड़ा ऑर्डर या हमें ये नहीं मिला था लेकिन उम, मिला है। लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ज़रूर है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल कहीं न कहीं अब मैं आपकी बात पूर्ण रूप से समझ पा रहा हूँ, तो ना आपको सलाह देने से पहले मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कंपनी की समय सीमा या ये कह लीजिए जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं मतलब जब आप ये आपने बोला प्रमोशन को लेके आप ये बात करते हैं तो जैसे अधिकारी हो गए जो बड़े, तो उनकी प्रक्रिया कैसी रहती है इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएँगे आप मुझे?
जी। जी। अ, जी, तो अ, अभी तो मैं बताना चाहूँगा कि इधर मेरे को इतना कुछ इस चीज़ का मेरे को भी पता नहीं है कि क्या इस यहाँ, प्रमोशन का वो चीज़ है, लेकिन मेरे को पता चला है क्योंकि मैं अभी इधर थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को इधर ए एक्सपीरियंस मैं इधर नया-नया हूँ इस कंपनी पे तो, लेकिन मुझे पुराने कलीग्स से, एम्प्लॉयज से पता चला है कि थोड़ा अ, ये यहाँ पे थोड़ा काम वर्किंग पे बेस पे थोड़ा वो रहता है प्रमोशन कि आपका कैसा रिकॉर्ड है, आपने कैसा काम कर रहे हैं, आप कंपनी के लिए कितना बेनिफिट दे रहे हैं, आपने कंपनी के लिए कितने ऑर्डर लगाए, आप कितना समय कंपनी को दे रहे हैं और आप कितना अपने उ नीचे जो एम्प्लॉय है उनको कैसे साथ लेके चल रहे हैं। इसके पूरे रिकॉर्ड पे ऑडिट हमारा सारा वर्क का हमें जो-जो काम मिला है उसका पूरा ऑडिट होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड बनता है। उस हिसाब से जो अधिकारी हैं वो हमारे, प्रमोशन या अ, उसके लिए हम पे पूरा वो चीज़ें हमारी देखते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। हम हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, उनसे कैसे बातें कर रहे हैं, उनसे कैसे मिल रहे हैं, उन्हें कैसे समझा पा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में? तो वो चीज़ों के बेस पे पूरा हमें एक प्रमोशन या वो हमें मिलता है।
हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। अब कहीं न कहीं मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ चुका हूँ। और मैं आपको सलाह जो पहली दूँगा वो ये है कि ना, तैयारियों पर ध्यान दें। जैसे आपकी जो उपलब्धियाँ हैं ना, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको लगता है हाँ, मैंने कंपनी के लिए इतना करा है, ये करा है, तो वो जो ज़िम्मेदारियाँ भी थी एक, जो समय के अंदर करनी थी वो भी आपने करी है ना, तो वो जो आंकड़े होते हैं ना, उन्हें इकट्ठा कीजिए, जैसे उपलब्धियाँ। हाँ, मैंने आपने बोला कि सेल्स में हम काम करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने आज इस पे बेहतर करा है। वो जो ज़िम्मेदारी थी मेरे ऊपर मैंने उसे भली-भांति निभाया है। तो उन आंकड़ों को ना इकट्ठा करिए। जी, आप वहाँ पर इकट्ठा करेंगे उन आंकड़ों को ना, कहीं न कहीं आने वाले समय पे आपसे कोई पूछेगा कोई बड़ा अधिकारी हो ना तो आपके पास वो आंकड़े होंगे दिखाने के लिए कि जी, मेरी ये प्रोग्रेस रही है कंपनी पे। और एक बात मैं दूसरी ये बोलना चाहूँगा आपसे कि मन और भाषा की तैयारी। जैसे आप अपना कभी मतलब खाली समय थोड़ा मिलता है आपको समय से या फिर आप रात में कभी ये खाली समय होता है तो छोटा-सा स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। और ऐसा स्क्रिप्ट होना चाहिए कि जो सकारात्मक हो। कि जैसे मतलब आप ऐसे बात करिए कि मुझे अगर प्रमोशन की बात करनी भी है ना तो थोड़ा-सा मतलब एक स्क्रिप्ट लिखिए, एक रोल पे प्ले करिए। जैसे शीशे के आगे खड़े हो जाइए और मान लीजिए कि शीशे के आगे आपका बॉस है और एक सकारात्मक रूप में, एक आत्म बात कीजिए कि जैसे हाँ, खुद से ही बात हो रही है पर ये मानिए कि सामने मेरा बॉस है मैं इस तरह से एक प्रमोशन की बात करता हूँ। वो स्क्रिप्ट भले ही छोटा हो उसे सकारात्मक रखिए। और एक ऐसा मतलब बातचीत का एक लहज़ा रखिए कि आपको पहले से एक तैयारी ऐसी हो कि हाँ, सीधे जाके मतलब कभी प्रमोशन की बात भी हो ना तो मैं मतलब वो तैयारी करके आया हूँ थोड़ी, तो कहीं न कहीं वो आपकी मदद करेगा। और एक जो बातचीत की रणनीति है ना जैसे बैठक निर्धारित करना। मतलब जो अधिकारी हो गए बड़े, आपने बताया कि उनकी प्रक्रिया कैसी रहती है। तो उन्हीं के चलते कैसा व्यवहार रखना है, और उस व्यवहार के चलते जैसे वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको ना थोड़ा मतलब फीडबैक आपको मिल गया कि हाँ, ये बात बोलने के बाद ये ऐसा व्यवहार पेश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस चीज़ पे काम कीजिए। और एक फ्रेम करिए कि हाँ, आगे मुझे ये करना है और ये सोचना है। और जो मैं एक आखिरी सलाह आपको ये देना चाहूँगा ना, थोड़े वैकल्पिक रास्ते सोचिए। जैसे अगर सीधा हाँ, नहीं मिल रहा है, जैसे आपने बॉस को बुलाया, किसी भी बड़े अधिकारी को बोला, हाँ, हमें प्रमोशन चाहिए देखिए हमारे काम हम इतना करते हैं, ये है, जो भी है, आपने स्पष्ट रूप से अपनी बातें रख दी और वो जायज़ भी है कहीं न कहीं आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो अगर सीधे मुँह से हाँ, नहीं मिल रहा है, वो कहते हैं नहीं, टाल रहे हैं आपकी बात की चलो प्रमोशन के बारे में देखेंगे। तो ना कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि आप जो आपके नीचे वाले कलीग लोग हैं, आप उनके बारे में भी सोचते हैं, तो सबके साथ बैठ के कहीं न कहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो जाए वो। पर कहीं न कहीं एक अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हो। एक अगला कदम क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचें। और थोड़ा ज़िम्मेदारियों में परिवर्तन करें ताकि उन्हें भी झलके कि हाँ, ये काम पहले तो अच्छे हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मतलब आपने वहाँ से वो ज़िम्मेदारियाँ मतलब थोड़ा अपनी तरफ से बैक कर दीजिए कि हाँ, अब मेरे से मतलब थोड़ा ज़िम्मेदारी में परिवर्तन करता हूँ, तब जाके वो आगे वो देखेंगे उस चीज़ के बारे में। और मैं चाहता हूँ ये सारी मेरी दी गई सलाहें आपके बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो।
हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी आपने मेरे को बोला मैं उसको ज़रूर अमल में लाऊँगा।
जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी हमेशा मदद के लिए यही हूँ। शुभ रात्रि।